Tabii ki, eee, yani, biraz böyle, hani, sofra, eee, deyince benim aklıma ailemle beraber oturduğum, eee, sofralar geliyor aslında daha çok. Oradan aldığım, eee, yaklaşımı kendim de sürdürüyorum. Yani, şu anda, emm, öyle hızlıca, işte, el ekmek arası bir şey alayım, çıkayımı yapamıyorum. Gerçekten oturmak, hani, bir tabağım olsun, birkaç tabak olsun, hatta, onlar ayrı, ayrı karışmasın, tabağım, çatalım olsun, eee, bunlar benim için önemli. Ama, eee, asıl sofra rit ritüelimi, eee, sorarsan, eee, annemle beraber hazırladığımız sofraları eee, hatırlıyorum. Kesinlikle o sofranın masa örtüsünü, eee, sermek, her şeyi böyle, birbirine uygun bir yakınlıkta dizayn etmek, emm, işte, birkaç a mesela, 2 tane aynı şeyden varsa, masanın başına sonuna, böyle bun böyle şeylere evet özenirim, dekor
Hıı, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Çok güzel. Hı hı. Evet. He deko evet, biraz dekorasyondan söz ediyorsun, peki, mesela, böyle, çatal, kaşık, bıçak takımı, eee, işte, ımm, yemek takımı, porselen tabak takımı, falan, bunları önemser misin? Eee, yani, böyle, bir takım olarak mı kullanırsın, yoksa, yani, aslında, hani, takım olması şart değil, eee, eşi benzemez de olabilir, gibi bakar mısın?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. E, yani, varsa, eee, eşleri kesinlikle tercih ederim, gözüme daha güzel görünüyor, böyle, daha muntazam, eee, daha, hani, saygılı hissettiriyor, özen gösterilmiş bir yerden. Eee, ama, yani, yoksa da, küçük aile yemeklerinde, emm, çok da şart değil. Hani, elim ayağım titremez. <chuckles>
Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. <chuckles> Anladım, peki. Peki, anladım. Eee, şeyi sorayım, sen tek başına mı yaşıyorsun yoksa bir şu anda kendine ait bir ailen ya da nasıl bir ortamda yaşıyorsun, kaç kişiyle yaşıyorsun?
Hı hı. Eee, şu an 2 tane, emm, öğrenci kadınla beraber yaşıyorum bir öğrenci yurdunda. Emm, ailem Türkiye'de, eee, öyle bir m evet, mesafe var aramızda son 1 senedir.
Hı hı. Evet. Anladım. Anladım. Yani, bunu tabii, şunun için sordum, yani, akşam işten gelen bir eşin, eee, işte, okuldan gelen bir çocuğun var mı yok mu? Eee, biraz, hani, eee, onlara göre bir, hani, hazırlık aşaman oluyor mu mutfakta, eee, ya da herkes kendisi mi pişirip yiyor falan gibi bir yerden sordum. Herhâlde, eee, ev arkadaşlarınla, eee, mutfağı paylaşım konusunda, birtakım disiplinleriniz vardır. Eee, biraz anlatmak ister misin? Nasıl kullanıyorsunuz mutfağı?
Hı hı. Yok. Hı hı. Hı hı. Hı hı.